É. Porque aí você porque, por exemplo, no sábado, vamos imaginar, tá bom? No sábado, você pica a cebola e separa a cebola em 2, 3 potes. Porque se eu vou usar cebola para o arroz, eu vou usar cebola para o feijão e vou usar a cebola pra carne moída e você ba você ba faz preciso de cebola para o vagem, vamos imaginar, né. Então eu faço 4 potinhos com cebola e alho, já guardo na geladeira. Amanhã você vai cozinhar. Já deixa picado hoje. Hoje você bota o seu feijão de molho pra amanhã ele cozinhar melhor
Uhum. Sim. Uhum. Tá. Uhum, beleza.
e tirar o tóxico do feijão, porque o feijão é semente seca. Toda semente seca, tem que ficar de molho, porque ela quando ela está ela é seca, o tóxico da do do grão fica lá dentro. Então você precisa inchar para que ele solte na água. Você vê que quando as pessoas deixam de molho a semente, às vezes, ela faz até uma espuminha.
Uhum. Entendi. Uhum.
Essa espuminha é o que dá gases, é o que dá a digestão ruim, é o que faz mal e não deixa você absorver, por exemplo, os nutrientes do feijão direito. Agora você imagina ele enlatado, que tragédia? Então É, então
É, não. Eu nunca hã, não, essa parte de enlatado, eu sempre comprei, justamente pela flexibilidade. E aí eu nunca pensei nisso. Mas você mas você acredita, de verdade mesmo, eh, eu nunca comi enlatado até chegar aqui. Porque <chuckles> Porque eu lembro eu lembro que toda vez que aparecia em filme alguém comendo algo enlatado, o enlatado estava sempre podre, né. As pessoas sempre acham, nos filmes, assim, o enlatado em uma situação em que de guerra, em que não tem comida
Não. Péssimo para o corpo. Mas é tóxico, tóxico. É péssimo para o corpo. Não, é de verdade. Ah, eu acre eu tenho certeza. <laughs> É. Pois, exatamente. Foi por isso que surgiu o enlatado e o aquela caixinha. Sabe, a caixinha também que às vezes fica vem naquela caixinha: a Forever Living lá, aquela que está sempre então, essas 2 coisas foram criadas para atender necessidade de guerra.
Uhum. Sim. Aham.